فاهم قصدك، آه.
اتقبلت وقالوا لي ما ألهم أهلًا بيك و ومرحَّب بيك جدًا، وعملوا لي من البحر طحينة <chuckles> زي ما بيقولوا كده، وأخدت معاهم ورُحت جِبت المسطرة الT و ور والقلم الRotring واللوَح والغسو ورسم هندسي وعايز أقول لك عِشت جو المهندس، وأنا وأنا لسّه ما
إمم. <laughs> بالضبط، أنت كده مَيَّة مِيَّة دلوقتي ما فيش ما ما فيش حاجة مع معطّلاك.
أنا كده أنا كده زي الفُل، وخلاص سِبت الجامعة، والملف اللي كنت هاقدّمه في جامعة الأزهر قدّمته في المعهد، وأنا تمام كده قالوا لي الما آآ، المعادلة بتاعتك إحنا هنعملها لك في الوزارة، وكده، كده أنا ال الملف بتاعك مقبول عندنا، قُلت لهم زي الفُل، ادفع المصاريف، دفَعت المصاريف، دفَعت كام؟ 7000 وشوية، <laughs> اللي حصَل بعدها يا سيدي، إن في نهاية التِرم بَعد ما خلاص حضَرت الميد تِرم وجِبت درجات الميد تِرم وكنت عايز أقول لك اتعرَفت في الجروب كلّه والفلان راح وفلان جِه، والدنيا تمام، ألو جه خ جه قرار من الوزارة برَفض 9 رَفض ملفات 9 من الطَلَبة.
إمم. حلو. حلو أوي، تمام. إمم. آه. إيه ده! ده ليه كده؟
أنا أوله أنا أولهم.
يا نهار أبيض، ليه كده؟َ! إيه اللي حصل؟
الحلم ات الحلم اتهد عليَّ ع فوق دماغي.
يعني أنت سِبت الأزهر، وسِبت الدنيا هناك، عشان تروح جامعة تانية! إمم.
أنا كده في تِرم كام آه، أنا رُحت كده أنا ومش بس كده أنا في نهاية التِرم، يعني أنا في شهر 12 وفي نهاية التِرم اللي أنا داخل
بس قُل لي يعني إيه سبب الرَفض؟ أنا عايز أعرف إيه سبب الرَفض برضه.
سبب الرَفض إن المعهد إن المعهد قَبَلنا كده بال بالكوسة ع وفاكر نَفسُه هيعرف يحلّها مع الوزارة. قَبَلنا كده وقال إن هي و وهو ما حلّا وهو ما حلّهاش مع الوزارة، فجِه الرَفض من فجِه الرَفض، فالمعهد على طول قال لنا يا جماعة أنتم اترفضتوا، من الوزارة مش مننا طبعًا، فأنتم ارجعوا الجامعات بتاعتكم، وخدوا وخدوا ورقكم أهو وخدوا و و وخلاص أنتم عليكم فلوس الكُتُب، وهنخصِم 10% من المصاريف اللي دفعتوها، إحنا كنّا 9
آه، بالضبط، آه فهمت آه ف